Magandang gabi po. Kumusta po kayo?
Yun, magandang gabi rin sa'yo 'no. Ah, okey naman. Eto kakatapos ko lang din sa trabaho kaya medyo pagod din ako ngayon nakahiga na lang. So, ah, pero tapos na rin naman akong kumain, ikaw ba kamusta ka?
Mm. Ah, medyo pagod din po ba bumiyahe po, ah, nagmaneho ng motor.
Hmm. Galing trabaho din?
Ah, hindi po nag-ano, magche-change of ownership po, eh, kaso babalikan pa. <chuckles>
Ah. Hmm, okey, ano yung binebenta na, ganon?
Mm, eh, yu Hndi po, nabili ko na po.
Ah, okey, ah, ikaw ang bumili, ah, I see.
Mm, opo, eh, ano, medyo pagod din po, gat ang layo ng minaneho pati iwas po ako sa mga, ano, eh sa mga tao ngayon yung mapadikit gawa nung mga sakit ngayon.
Mm. Oo, yung Monkeypox, 'no, uso ngayon, 'no, sa, ano, ewan ko kung nakapasok na dito sa Maynila pero
Opo.
nakakatakot, eh, 'no, kaya kakakita ako ng mga picture grabe, Diyos ko, ano ba yan.
Mm. Okey lang po sana kung mga bulutong lang, eh, ang lalaki po, eh.
Oo, parang ketong 'no, so parang ano kasi siya, eh, combined yata na parang Covid na binubulutong ganon-ganon yung dating niya, kaya malala.
Mm. Mm. Pero, ano, siya hindi siya airborne.
Hmm, oo, nga daw parang ano, lang din, ah hawa lang yata sa, ano, sa siguro fluid sa katawan, ganun.
Mhm. Mm, yung mapapadikit ka, ganun.
Oo, yun.
Mm, ah, eto po, ah, may may gusto po akong tanong.
Mm.
Ah, na related po dun sa, ano, sa mga sakit-sakit.
Oo.
Paano mo prinoprotektahan ang iyong katawan laban sa sakit araw-araw?
Hmm, ayan, oh, so, ako kasing tao vain ako, eh, so, parang konting, ano, si hugas ako ng kamay, hugas ng katawan, tsaka pag galing akong labas talagang naliligo ako pag-uuwi ako ng bahay, no, kasi para siguradong malinis, kasi siyempre galing ka sa labas, hindi mo masabi kung ano yung mga kumapit sayo, 'no, so, lagi rin ako may katabing alcohol, parang all the time nag-a-alcohol talaga ako sa kamay, 'no, so, ganun ako, eh, ma ma-vain kasi akong tao talaga so parang, yung mga ganyan lagi akong mahirap na kasi, eh, eh, magkasakit din siyempre, 'di ba, hindi natin masabi. So, ah, isa rin yung pagti-take ng vitamins, pero ako kasi hindi na ako nagva-vitamins, eh, pero isang ano rin yan recommendation din yan na mag-vitamins, 'no, kasi sa isa rin sa panlaban sa mga sakit pam-boost ng immune system, 'no, so, ah, isa rin sa ano pa yung kinakain ko din, 'no, ah, mai maingat ako sa mga kinakain ko talagang, <clears throat> madalas, ah, mga kinakain ko yung talagang healthy, 'no, hindi yung basta kain na lang tayo ng kung ano-ano kasi masarap kakainin mo na, hindi hindi ako ganon, eh. So, parang maingat din ako diyan sa mga pagkain kasi may minsan ang pagkain nagbibigay din ng sakit din satin sa siyempre, 'no, kaya, ah, nag-iingat din ako diyan, eh, ganun, eh, yun ang, ah, mga ginagawa ko, 'no, para maprotektahan ko yung katawan ko sa mga sakit sakit. Ikaw, ah, ano yung paraan mo?
Mm. Mm. Mm. Mm. <chuckles> Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Opo. Mm. Sa'kin po, ayun nga, ganun din tulad nung ginagawa niyo na 'yung may dala-dala din laging alcohol since 'yun nga 'yung sa monkeypox, parang 'pag ano mapadikit ka or titignan mo muna 'yung umupo dun sa inupuan mo 'pag galing ka sa isang publikong lugar, 'di ba?
Mm. Oo, oo.
Tapos, um, ano ho, 'yung magiging conscious ka ba dun sa ano, mga taong nasa paligid mo, 'di ba? Tulad kanina ako, may naka may tinitignan akong mag-asawa kanina dun sa ano, dun sa kampo ng pulis para dun dun sa pagpapalipat ng pangalan nung behikulo, ah, siguro hindi naman sa ano, praning pero maigi na yung nag-iingat, 'di ba?
Mhm. Ganun. Mm. Oo, pero sa siyempre sa kumakalat kasing sakit ngayon nakakapraning naman talaga minsan, hindi mo naman masisisi yung sarili mo, may iba na ring nag-iingat.
Mm at is Mm. Opo, ah mm. At isa sa dagdag maidadagdag ko pa ay 'yung pag-e-ehersisyo araw-araw ganun.
Mm, tama.
O sabihin nating kahit ano, kahit sabihin natin sa isang linggo, ano, 'pag pinag-combine mo yung mga oras ng ehersisyo mo umaabot ng 1 o 2 oras, okey na yun per week, 'di ba?
Oo. Tama, hmm.
Mm, tapos huwag ano, huwag puro karne lagi, siyempre maggugulay ka at prutas, di ba?
Mm. Oo, totoo 'yan.
At iwasan din siguro 'yung mga bisyo, di ba? Lalo na 'yung pag-inom ng yo ng alak at yosi, di ba, pagyoyosi.
Mm, mm, tama.
Mm.
Hmm, ayun. So ako, noon 'no, mahilig din ako talaga mabisyo rin ako noon, 'no, naninigarilyo ako, nagga na nainom din ako ng alak, pero, ah, natigilan ko naman ang pag-iinom na, 'no, ah, matagal na. Matagal na panahon na, pero nag-iinom pa rin naman ako, paminsan-minsan 'pag may mga okasyon lang, pero 'pag wala naman, hindi na 'yung nag-iinom sa kanto, sa kalye, hindi na hindi na ako gano'n. So wala na rin naman akong oras, eh, 'no. Sa sigarilyo naman, ah, natigilan ko naman na siya, pero nagve-vape ako ngayon, so, ah, parang 'yun nalang 'yung naging ano, ko, ah, aliwan ko minsan ayun pagve-vape. Pero awa naman ng Diyos hindi naman ako nagkakasakit 'no, ayoko namang batiin, pero, ah, ayun, hindi naman ako nagkakasakit. Oo, kasi nga, siguro dahil sa mga pin pinipili ko rin kainin, tsaka 'yung pagiging vain ko rin siguro baka dahil do'n, so ayun.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mhm. Mm. Opo.
Ayan.
Tama po, kasi ako dati ganiyan din na ano, na nag-iinom din, ah, naninigarilyo, tapos hanggang sa nag-switch ako sa vape, tapos hanggang sa tinigil ko din. Hindi sa ano, sa kagustuhang itigil din, may isa pang dahilan na ano, kasi kesa ano, kaysa ibili ko ng vape, eh, di pagkain nalang 'di ba?
Mm. Oo, tama naman, may punto ka naman.
Mm, tapos 'yung pag-iinom, bihirang-bihira na din po, pag ano lang, 'pag may okasyon din, kasi hindi lang 'yun, takot pati ako na magha-hangover na ngayon.
Oo, ano nakakainis 'yun, 'yung may hangover, <scoffs> sakit sa ulo, Diyos ko.
Opo, kahit konti lang 'yung ininom mo, ano, ang sakit sa ulo, parang kinabukasan, eh, hindi ka makakagalaw ng ayos eh.
Oo, minsan nangyayari 'yang hangover 'pag kunyari nabitin, o kaya 'pag, ah, hindi nabanlawan, 'no, so parang 'yun 'yung nagko-cause nun, eh. Kasi no'ng nakaraan nag-inom kami do'n sa bahay ng jowa ko, 'yung mga pinsan niya tsaka kapatid niya, may birthday kasi. So siyempre ako, painom din ako, 'yun nga napara naparami na 'yung inom ko, hindi ko alam. Kasi ano kami, abala kami sa mga pinaggagagawa namin do'n, eh, kaya parang inom tagay ka na ng tagay, 'di mo alam, nakakarami ka na pala. Naramdaman ko na nahilo na ko, talagang sumibat ako, tulog na ako. <chuckles> Paggising ko, sakit ng ulo ko, eh, ano ako, nag-uwihi ako, uwihi talaga ako, hindi na ako nakapagpaalam, kasi oo.
Mhm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mhm. <chuckles> Uwihi, <chuckles> trademark ng batang 90s. <chuckles>
<laughs> Uwi na talaga ako, sabi ko, ano na ako, ihi lang ako, hindi na ako bumalik.
<chuckles> Pati GF mo. Pero may mga ano din, may mga ways din para mawala 'yung, oh, mapigilan 'yung hangover. Ang isa sa paraan na 'yun ay 'yung kumain ka ng saging or apple.
Okey, tulog. Ah, totoo ba 'yan? Ah, ang ginagawa ko kasi ano, eh, umiinom ako ng malamig na malamig talaga na soft drinks minsan o kaya tubig, kahit tubig nga lang, eh, basta sobrang lamig, mm.
Opo. Mm. Ano, eh 'yung pag-ano, bago ka matulog, na nakainom ka.
Ah. Hindi na, susuka na ako no'n. <laughs>
Hmm. Kaya ginagawa ko, ho, 'yon no'ng nasa abroad ako at minsan nga nagpapa-deliver ako sa ano sa do'n sa grocery na inoorderan namin ng saging, sasabihin ko nandito ako sa kwartong 'to, tapos biglang may sisigaw, "hoy kanino daw 'yung delivery ng saging o apple." <chuckles> Tapos 'di ko na mapapansin, hanggang sa may mag-receive ng ibang tao. <chuckles>
Oo. Mm. <laughs> Talagang, nga. Oo. <chuckles> May ano talaga, ah, talagang pinag-aano mo, oh, meron ka talagang bala para diyan, oh, 'pag umiinom ka meron ka talagang saging. <chuckles>
Mm. Opo, kasi mahirap 'yung ano, eh, 'yung trabaho ko no'n, eh, housekeeping attendant sa abroad. Eh, 'pag umabsent ka hindi lang IR 'yung aabutin mo. Wala pang sahod ng 1 day, 'di ba?
Oo. Oh, ay sabagay. Anong bansa 'yan?
UAE po.
Hmm, okey diyan, malaki suweldo diyan, Middle East 'yan, eh, mm.
Naku, mababa po ang sahod ng housekeeping attendant, do'n.
Ah talaga ba, pero tsinaga mo, 'no, ano ba 'yun wala kang experience na napunta ka doon o basta nag-apply?
Mhm. Mm. May experience naman po ako dito sa Pilipinas pero ano siya, um, tawag dito, OJT.
Ah, OJT naman, okey, tapos nag-abroad ka na agad, mm.
Kung sa nu kinonsider nila, mm, pero may iba po ako naging trabaho dito nag ano, nag baker tapos nagtrabaho sa commissary, ganun.
Hmm. Oo, HRM ka pala, 'no? So, ah, okey naman, HRM din ako, eh, graduate. So, pero hindi ko nasubukang pasukin 'yan kasi nga nabababaan ako sa sweldo kaya parang oo, kaya parang nag ano nalang ako nag, ah, <smacks lips> call center. Call center na lang ako tapos ngayon VA na. So, parang 'yun naman 'yung pinursue kasi dun ma malakihan agad, eh, kaya grinab ko nalang, mm.
Mm. Opo. Mhm. Totoo. Change of career. Mhm. Mm. Mhm totoo, kasi 'pag ano na parang nasa 500 or 600 plus lang, hindi tulad pag call center or VA, 'di ba?
Hmm. Oo, above minimum talaga siya, so, 'yun kaya, na stuck na 'ko. <chuckles> Ayun.
Mhm. Mm, ah, may katanungan po ako.
Mm.
May challenges ka ba na nahaharap sa pagpanatili ng health healthy lifestyle at paano mo ito hinaharap?
Siguro sa pagkain, kasi siyempre, ah, sa pagkain minsan may mga gusto tayong kainin, ayan, tapos, di ba, parang siyempre, kung ano 'yung bawal 'yun 'yung masarap minsan, di ba? So, hindi siya naiiwasan lalo na 'yung mga ma-cholesterol na pagkain katulad ng crispy pata, lechon, mga di ba? So, parang lalo na 'pag may mga handaan talaga, hindi mo na makontrol 'yung sarili mo. Sa, hmm, sarap nito sarap nito, may mga morcon pa, ganiyan parang <laughs> kain kung kain ka talaga, 'di mo na maiisip 'yung ano mo, eh, 'yung healthy lifestyle mo minsan, eh. Parang mapapakain ka talaga, eh. Sabi ko, "Ay naku, eh, wala, eh, minsan lang ’to." <laughs> 'Yun laging sinasabi natin, "Ngayon lang naman, eh." <chuckles> Hmm, ayan.
Mm. Mm. Mm. <chuckles> Mm. Opo. Mm. Pa Ganiyan din, ho, sa akin. Pero sa ngayon, ah, ang pinipili ko na, 'pag nasa handaan talaga, more on gulay. 'Yun 'yung hinahanap ko talaga. Kasi sa bahay, ho, namin, hindi naman sa pagmamayabang, laging naka opo, naka-baboy. Tapos, okey lang sana kung manok o isda, pero baboy po. Sabi ko na, "Putok-batok na naman, nakakaumay." Eh, tatay ko, ho, may gusto lagi ng gano'n, eh. Eh, 'pag nabili naman ako gulay, saka nakakakain ng gulay. Tas gagawin ko, pagkaano, tatanungin ko 'yung jowa ko, sabi ko, kung me may gulay ba silang ulam, 'pag ano, 'pag gulay 'yung ulam nila, pupunta din ako.
Mm. Hmm. Karne. Hmm. Grabe naman. Bakit? Ba't 'di kayo nag-uulam ng gulay? Hmm. Yon. <laughs> Ang sama naman nun grabe ka laging karne kahit ba sabihin mong mayaman ka pa, eh, sa may pambili ka, eh, masama naman laging karne ka
Mm, may ka may kaya o ano mahirap yung laging naka-karne, eh, tapos nung ano, pero nung nagbago yung pananaw ko sa ano wag laging karne nung ano nung bago ako mag-apply sa Bureau of Fire nu'n tas ano pinaman pinapanatili ko na talaga na wag akong ma-high blood.
Mm. Oo, naman. Oo, eh, kung maha-high blood ka rin niyan kung laging karne kinakain mo kahit wala kang sakit magkakaroon ka ng sakit nun. <laughs> 'Di ba.
Mm. Opo, kaya nung ano 'tas na taon na ano kung sa nil parang medyo ano na 'yun humuhupa na yung kagustuhan ko sa karne no na ano yung ano din yung parang cravings ko sa karne nu'n. Pero ano yun kas kasal nung jowa, ah, kasal nung ano barkada ng jowa ko tapos nung ano, eh, siya abay tapos nakita yung plato ko nung ano kasi invited din ako a at ano, eh, nakabarkada ko na din, eh, nakita yung plato ko sabi, ano parang sumen ano nandila siya na sabi ''Karne ka na naman.'' <chuckles>
Mhm. Oo. Oo. <laughs> Di ba?
Ta's nakita po opo nakita pa yung balat nung lechon. <chuckles>
<laughs>
Eh, wala na siyang magagawa na nasa plato ko na.
Sabagay kung, kung ako din 'yun baka 'yun din ang titirahin ko lechon 'yan, eh, hindi naman pang-araw-araw 'yan, 'di ba, so, hindi karaniwang kinakain.
Mm. Opo. Mm. Mm, sa tingin niyo ho, gaano kahalaga ang mental health sa katawan natin para maging malakas sa laban sa sakit?
Ayan. Siyempre, ah, pinaka-importante talaga ang mental health, 'no. Kasi 'yun ang kumokontrol sa buong katawan natin, eh, 'yung utak natin, 'no. So, parang, pag, ah, kahit healthy pa yung katawan mo, pero kung sira yung mental health mo, kunyari, ah, naloloka ka na, eh, di wala na ring sense. Di ba parang, hindi ka na rin nabubuhay 'nun, eh, di ba? Parang wala rin, di ka rin makakatrabaho, di ka makakaano, kasi, siyempre, wala kang sarili mo, may mental health, ah, issues ka, eh. Kumbaga, <sucks teeth> ang mga merong sakit sa utak katulad ng depresyon, ano 'yan, eh, yung mga tipong, wala parang alam mo yung pakiramdam nila, parang tinatamad sila lagi sa lahat ng bagay. Parang ayaw nilang kumilos, ganon kasi yung problema kapag may mga ganon kang mental health issues na minsan binabalewala ng iba na parang, "Hindi, iniisip mo lang yan." Pero hindi totoo 'yun. Totoo ang mga may ano, ah, depressions, hindi hindi biro 'yan. 'Yung parang <clears throat> mahalaga talaga na 'yan muna alagaan natin bago 'yung, ah, pangangatawan talaga natin. Kasi utak ang pinakaimportante sa lahat, eh, para makatrabaho, para makagawa ng mga bagay-bagay sa sa buhay natin, eh, 'yun.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Opo. Mm. Mm. Mm, ah, sa akin din po gano'n kasi ano, eh, um, 'pag pumasok ka ng trabaho na hindi okey 'yung pag-iisip mo, gano'n hindi ka magpa-function ng ayos, eh, 'di ba?
Tama, mm.
Mm at um, kahit sa gawaing bahay nga kung may iniisip kang ano na, depresyon ganun, hindi ka din magpa-function hindi ka din makakakilos sa bahay ang ending sisitahin ka ng nanay mo, 'di ba? <chuckles>
<chuckles> Oo, wala wala kang matatapos wala kang magagawa. Mm.
Mhm, pero ang sasabihin lang nung nanay mo, ah, ano itulog mo lang 'yan or ikilos mo lang 'yan mawawala 'yan. <laughs>
<laughs> 'Di naman totoo 'yun kasi siyempre 'di naman nila alam 'yung mga depression, eh, hindi naman kasi biro 'yun. Pero da
Mm. Hindi nila na ano, nararamdaman.
Oo, yun nga. So ayun, 'no, ah, magandang, ah, topic at ah, magandang gabi rin sa'yo. Salamat sa mga binahagi mo, oo.
Mm. Mm. Opo. Opo, salamat din po, ingat!
Mm. Ingat din, paalam.
Opo, magandang gabi.